حصل طبعًا، في مرّة ك كانوا الولاد عايزين حاجة وأنا قُلت لهم لأ، وهي قالت لي بتقول لأ ليه؟ العيال من حقُّهم ومش عارف إيه وقعدِت تدافع عن العيال، ولازم تجيب لهم اللي هم عايزينُه، قُلت لها أنتِ بتتكلّمي إزاي كده قُدّام العيال، و إيه اللي لأ و مش لأ؟ ولازم العيال وكده؟ حسّيت إن أنا إن أنا إن أنا اتهنت قُدّام العيال، وإن هي كونها إن هي تقاوحني كده، وتُقف في وشّي و وتكلِّمني بالطريقة ديَّة، ده نوع من الإهانة ليَّ، حسّيت كده ساعتها، فثُرت عليها و و وقُلت لها أنتِ بتقولي إيه؟ هو أنا مش أبوهم، هو أنا مش الراجل بتاع البيت ده، والكلام اللي أنت عارفُه بقى اللي الواحد لما بيبقى متنرفز ممكن يطلّع حاجات وبيندم عليها بعد كده، فالموضوع آآ، احتدّ بيني وبينها كلمة منّي كلمة منها، أ الموضوع شاط شويّة والدنيا الدنيا ما بقِتش أحسن حاجة، العيال العيال طبعًا اتأثّروا، أنا لقيت العيال بيعيّطوا العيال الصغيرة منهم كانوا م قاعدين يعيّطوا وماما، ماما ومش عارف إيه، حسّيت إن هُم اتأثّروا يمكن أنا تراجعت بسرعة، ورُحت ساكت قُلت ال ال العيال يجرى لهم حاجة والَّا إيه والَّا كده، و ولمّيت الدور زي ما بيقولوا كده، لمّيت الدور معاهم ما رضيتش أطوّره، ما رضيتش إن أنا أحتدّ زيادة عن كده وسكَتّ وسكِتّ، بس كنت متضايق هي ج أنتِ بتقولي بتقولي إيه حتى لو هتعترضي على حاجة أنا أنا باعملها مع الولاد ومن وجهة نظرِك إن هي غلط، ناقشيني بيني وبينِك تعالي قولي لي أنت كنت تصرُّفك ده إنّما قُدّام العيال تعملي كده معايا وتتحدّيني؟ طبعًا أ ما فيش راجل بيقبل إن مراتُه تتحداه، وكان كان سلوك آآ، س سلوكي ده أنا يعني آآ، ما ما ما أتلامش عليه.
إمم، أيوه، آه. أيوه آه طبعًا، آه. طبعًا. آه، طبعًا، إمم. امم، امم، تمام، آه، أنا مُتفهّم جدًا امم. أيوه، آه. طبعًا. إمم. صحيح. صح. طبعًا، طبعًا، طبعًا. برضه رد فعلك كان كان ص آآ، آآ، طبعًا، طبعًا أنا مُتفهّم جدًا، طب أنتم يعني هل جرّبتوا إن أنتم تت تحلّوا موضوع الاختلاف اللي ما بينكم ده، و توصلوا لأي حاجة وَسَط، والَّا يعني في أي محاولات إن أنت تحلّ المشكلة دي؟